Eee, nah ini, Kak, eee, mungkin aku perlu cerita juga ya, Kak. Kan, aku tuh kerja online kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah ketemu orang secara langsung ya, maksudnya iya.
Oke. Iya. Oh, sejak dulu Kak, kerja ininya kerja online-nya?
Online. Iya, dari 2014 Kak. Jadi, bener-bener nggak punya temen sih. <chuckles> Iya, heeh. Paling ketemu temen mhm, paling ketemu temen itu ya cuma di kan ada grup chat-nya biasanya kan. Ya ketemu di chat itu aja sih sebenernya gitu.
Wah, udah lama ya. Oh, gitu ya, heeh heeh heeh. Terus, gimana dong? Iya. Oh, gitu. Wah, sudah lumayan lama ya kerja online-nya. Nah, terus berarti nggak punya ini ya, nggak punya kolega gitu ya, koleganya online semua nih, maya semua nih?
Mhm. Lumayan, Kak. Eee, iya, rata-rata maya. Paling kalau yang dari luar negeri gitu itu, mereka suka kayak, “Kapan kamu ke "eee, mana tuh misalkan ada nih temenku dari Korea. Kayak kan Korea ini lagi banyak diminati nih, Kak, buat jadi kunjungan wisata kan gara-gara dramanya. Nah, itu biasanya dia nanya sih, “Kamu kapan ke Korea?” gitu. Nah, kan aku mikirnya visa visa, <chuckles> susah. <chuckles> Apalagi kepikiran kalau orang kerja online itu kan nggak bisa dapet surat izin, eee, itu loh, kerja, Kak. Mau dapet izin ke mana kan.
Heeh. Iya. Heeh heeh. <chuckles> Heeh. E eee, ya betul. Iya, heeh. Karena kan kurang tercatat ya ininya ya, apa, aktivitas sama gajinya gitu kan, pendapatannya kan nggak tercatat gitu, oke. Terus akhirnya, ya, berteman dengan siapa nih? <chuckles>
Iya, benar. Mhm. Iya.

Iya, jadi kayak, wah kayak, wah ini momen bener-bener 1 kali seumur hidup nih pernah kayak gini, gitu. Itu seru sih, Kak.
<laughs> Iya, disitu ngapain aja, Kak? Berapa hari kalau anu acaranya tuh? Oh, 1 hari, ya ampun. Heeh heeh heeh.
Eee 1 hari dong Kak, 1 hari aja, tapi seharian ya, 1 hari itu seharian dan ya itu loh yang bikin, eee, aku seneng tuh, kita dihargain bener-bener, eee, dengan harga yang lumayan gitu Kak, dalam 1 hari itu jadi, eee, kita tuh
Iya iya. Mhm, penghargaannya sesuai, gitu ya.
mhm, dikasih ma karena itu di hotel ya Kak, jadi kita dikasih snack, snack-nya itu bisa ambil kapanpun, terus kita dikasih makan siang juga yang kayak, eee, prasmanan, jadi, eee, rasanya aduh kenyang, nyaman, <chuckles> dapet duit lagi. <chuckles>
Iya. Mhm. Iya. Iya. <laughs> Wah, iya, oke. Terus setelah itu sempat ngobrol sama supervisor sama, eee, project manager-nya gitu?
Mhm. Iya, iya, Kak, sempat beberapa orang, terus sempet juga, eee, kayak bertukar pikiran, ini pekerjaannya bagaimana ke depannya, kayak-kayak gitu, terus sempet, eee, kenal sama salah satu yang beberapa orang sih kenal tapi, eee, sempet kenalan, tapi yang ada 1 nih, yang kita 1 bangku kan Kak jadi, eee, itu yang kenal terus ngobrol banyak, eh ternyata kita dari 1 wilayah, maksudnya 1 kota yang sama, gitu.
Mhm. Heeh, heeh. Mmm. Oh, dari oh ,ternyata ada ya temennya ya, yang dari 1 ini? Oh, ya ya ya.
Ada ternyata bener, tapi kan nggak saling tahu, Kak. Jadi kayak, oh, ternyata orang ini juga, gitu. Seru jadinya.
Iya iya. <chuckles> Oke, nah, setelah itu, apa, eee, ada setelah acara selesai itu ada ini, ada tindak lanjut, maksudnya masih tetap berhubungan, komunikasi, gitu?
Mhm. Eee, masih untuk beberapa orang yang aku kenal ya, Kak, jadi kalau untuk kan nggak itu acaranya memang karena kita juga nggak sempet banyak ngobrol ya, Kak, karena emang padat kan, jadi bener-bener kita dikasih kayak seminar ini, eee, proyeknya tentang ini, cara pengerjaannya begini, terus nanti kalian coba, terus nanti dievaluasi juga di situ gitu kan jadi, nggak sempet banyak ngobrol yang kayak nyari teman, tapi ada beberapa yang aku sempet berhubungan sampai sekarang malah, Kak. <clears throat>
Heeh. Iya. Iya iya iya. Mhm, itu proyeknya tentang apa, Kak? Bidang apa?

Iya, jadi kayak, wah pengalaman baru ini baru pertama kalinya loh, sejak aku 2014 Kak, ada undangan kayak gini, gitu.
Wah. Wow, berarti se dua ribu empat belas baru dapat undangan, 2024, 10 tahun. <chuckles>
Udah empat sepuluh tahun baru dapet ya, kan aneh kan. Tapi, ka soalnya nggak pernah ada yang kayak gitu. Kalaupun ada misalkan, eee, kita ada teman dari online gitu ya, terus ketemu, itu kan dalam rangka kayak liburan, bukan kerja, gitu.
<chuckles> Ah. Iya. Ah, iya iya iya, betul betul.
Mhm, jadi lebih santai, nah ini nih, dibalutnya dengan kerja. <chuckles>
Heeh. Nah, yang masih, eee, apa namanya, berkomunikasi tuh, berarti nggak pernah lagi maksudnya nggak pernah berkaitan diskusinya nggak nggak berkaitan dengan pekerjaan ya, cuman hanya sekedar, ya obrolan biasa gitu kan, atau masih lanjut sih? Mmm, jadi nggak ada ya?
Mhm. Mhm. Nggak, justru nggak ada, justru sebenernya kayak kita tuh pengen ketemuan lagi nih, Kak, tapi susah banget waktunya ternyata, ya karena sama-sama kerja online ya. Kalau kemarin kan dipaksa, <chuckles> dipaksa ketemu.
Mhm. Betul. Iya. <chuckles> Iya ya, jadi apa namanya, eee, apa ya, sisi sosialisasinya itu ada kekurangan ya, kalau kerja online ya, kalau tiba-tiba dapat offline ketemu teman itu rasanya senang banget, gitu ya? <chuckles>
Iya. Benar, Kak. Mhm. Uh, seneng banget bahagia bahagia ta tahap dewa. <chuckles>
<chuckles> Bahagia. <chuckles> Oke deh, Kak. Terima kasih banyak ya, ceritanya nih, nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan ya, yuk terima kasih, sampai jumpa!
Iya, Kak, boleh. Iya iya, makasih, sampai jumpa.